مش أي حاجة وخلاص فعلًا أكيد آه.
بالضبط، ف مش أي حاجة وخلاص، آه بالضبط كده. ما تفهميش أي حاجة إن أنا يعني آآ أ آكُل أي حاجة وخلاص، يعني م مش شرط بقى آكُل بقى الأكل أصل ماما كانت بتعمل إيه مثلًا؟ سُفرة بقى كبيرة، عارفة اللي أنا باحبه، هتقعد تعمل لنا مثلًا مكرونة بالبشاميل وكانلوني مثلًا، وتعمل بقى شوية ملوخية ورُز مثلًا، والمحاشي والحاجات والقصص ديّة، فأنا هاقعد أعمل الكلام ده كلّه إزاي؟ فلأ، فأي حاجة. <giggles> أنا بالفعل جُعت.
أول يوم رمضان ده معروف عند كل ال عند كل والمحاشي وال الرقاق والجلاش أنا هاجوّعك أكتر دلوقتي. <giggles> أنت أكيد جُعت أكتر يعني من كلامنا، أيوه، أيوه، طب أنت يعني أنت ض يعني أنت عمّال تكلمني عن أكل البيت بس، ما لكش في الأكل اللي من برا أوي ال أكتر أكلة برضه بتحبها أوي من برا إيه؟
آه. بالضبط. إمم. آه، أكتر ب والله بُصّ، يعني أكتر حاجة، أكتر أكلة باحبها، أنا باحب ال باحب المج يعني همبرجر وبع بالبرجر بتاع ماكدونالدز أوي الصراحة، بس طبعًا مع المقاطعة ما بقيتش آكله ال الفترة الأخيرة، بس بقيت
آه أيوه.
يعني أنا آه من أكتر المطاعم اللي باحبها، بس بقى ف في مطاعم هنا بقِت تعمل نفس الطعم بتاع البرجر آآ، نفس طعم البرجر بالضبط، بتاع ماكدونالدز بالضبط، وبقيت بقى اروح أجيبه فعلًا بابقى مرضي جدًا ومبسوط يعني.
بتاع ماكدونالدز. دي حاجة حلوة وأنت ما جرّبتش قبل كده تعمله في البيت بما إن أنت بتحبه يعني، والّا خلاص أكل البيت للبيت وأكل ال برا من برا؟
اهم. أكل ال آه، لأ، ب ب عُمري عُمري ما عملت البرجر ده في البيت، عُمره ما ضبط معايا. يعني أصلًا ب البرجر نفسه مش بالاقيه، مش بالاقي البرجر نفسه. اللي هو الطعم وكده هم هم هم برضه هم ولاد لذينَ برضه بيعملوا حاجة حلوة أوي بيحطوا لِك الصوص وال
ما ماشي ما أنت ما بتجيبوش كده، أنت بتجيبه لحمة مفرومة. يعني نادية السيد عَمَلِته على فكرة.
لأ، بتهزري!

اهم. وبعدين دلوقتي لسه بتعملها في نفس ال4 ساعات والّا بقيت ت ت يعني أحسن؟ <laughs>
إمم بالضبط كده. ياه! <chuckles> هو هو هو! هو هو هو. ده أنا دلوقتي يعني عايز اقول لِك بقى <giggles> يعني خبرة أنا ممكن أعمل بجد يعني لو يعني عارفة أنتِ ال عارفة الذكاء الاصطناعي بيرد عليكِ بصوت انا زيه كده بالضبط، بقيت حرفيًا تاكل الرز و لأ والأكل بيطلع مضبوط أكتر من الأول كمان، يعني لا الحمد لله الخبرة ما أنا باقول لِك بقى 7 سنين خبرة بقى اتعلمت.
دي حاجة كويسة إن أنت آه، بدأت تتكيّف. أكيد، أكيد. الأكلات بقى اللي هي بتفُك عنك دي بتعرف تعملها والّا بتطنّش بقى؟ أكيد أنت بتقول بتشتغل يعني متغرّب، يعني أ بنسبة كبيرة بتشتغل وكده فهل بيبقى عندك وقت إن أنت تضبّط بقى الأكلات زي المِسقّعة وال والحاجات التقيلة دي والّا ما بتلحقش تعملها؟
بالضبط كده. ب بصّي والله لأ باحاول أضبطها، أصل المِسقّعة برضه أنا باعملها بطريقة سريعة كده، يعني باحاول اعملها كلها في نفس ال الحاجة، يعني مش لازم بس هو بس البصل بس اللي ب بادّي له ش لوحده كده، وبعد كده اقوم حاطط كله مع بعضه في الآخر يعني. فال بيضبط معايا في الآخر <laughs> بتضبط حلوة يعني.
اهم. إمم دي حاجة حلوة إن أنت تأت تسهّلها على نفس
إنما إنما هو آه، آه إنما الوقت طبعًا، الوقت كان عامل مهم بالنسبة لي طبعًا لإن أنا كنت باشتغل آآ، محتاج بقى اشتغل بس مش اشتغل أرود أروّق البيت و واغسل، فالغُربة الصراحة علمتني ال الاعتماد على النفس أكتر.

ما أنا بقى ما أنا عارف إن هو بيعجِّن بقى، عارف إن في ناس بقى سمعْت مثلًا ماما: "شُفت الست دي، مش عارف إيه، ده الرز بتاعها بيعجِّن،" فعرفت بقى إذا كان ست وأنثى <laughs> رزها بيعجِّن أومال أنا هاعمل إيه، هاكله <laughs> هاكله رز بلبن والّا إيه مش فاهم؟ <laughs>
آه. اهم. <laughs> آه، وفهمت بقى إمتى الرز ما يعجنش وإمتى يعجن.
إمم، آه هي كوباية رز عليها كوبايتين مَيّة، ويالّا بينا.
كوبايتين مَية! متأكد؟ متأكد من المعلومة دي، متأكد إن أنت بقيت تعرف تطبخ؟ <giggles>
آه. بكوباية رز، على كوباية ونص مَيّة على حسب، يعني على حسب الكوباية ال يعني آه، يعني بُص هي قالت لي من الآخر حُط المَية لحد ما تحُط عُقلة صوباع كده لو
أها. ده رز عادي والّا بسمتي؟
لأ ما أنا أنا باتكلم رز عادي، أنا ما باكلش البسمتي ده خالص، الرز المصري.
آه ما هو الرز العادي واحد قصاد واحد.

آه. كنت عايش يعني مع مع مامتك أو ح آه.
في في حاجة واخدة مساحة في حاجة واخدة مساحة في الشقة مش عارف هي إيه، باحاول أخش أكتشفها من وقت للتاني، بس عمري ما دخلت طبخت، عمري ما دخلت عملت أي حاجة ليها علاقة بالطبخ. فالموضوع كان بالن آه.
<laughs> فأنت كان في حد بيعمل لك يعني، والَّا كنت بتجيب أكل من برّه جاهز؟
كان كان الأول طبعًا آآ لأ. باقول لِك قبل ما أسافر كانت ماما طبعًا، ماما وطبعًا و والأسرة عندي كان بيعملوا لي أكل، بس أول ما سافرت بقيت بقى إيه؟ بقيت بقى باعتمد على نفسي، وبقيت باعمل أكل، قعدت طبعًا حوالي أول 3، 4 شهور كده، باكل من الشارع وباكل delivery ما أنا ما خلاص بقى لمّا سافرت يعني.
آه، ما كنتش عارف بقى تعمل، ما كنتش اتعلمت، آه.
لقيت الم آآ، آه، ما كنتش عارف خالص زيرو بقى، لقيت نفسي آه، طَب الأكل برّه رخيص أهو وحلو. بس تعبت بقى، فعلًا مرّة كده بطني معدتي وجعتني وكمان زهقت بقى من الأكل بتاع الشارع، وكمان المطاعم الحلال مش كتير ف ومحدودة فباضطر آكل منها هي نفس المطاعم كل يوم فتعبت. قُلت لأ، لازم نعمل وقفة بقى. رُحت عند الناس بقى ال بيبعوا الحاجات ال
اهم.
الحاجات بقى الحلال وكده وبتاع، و قومت آه، أبتديت بقى ف طبعًا عايز أتعلم الأكل، وم مين بقى اللي بنلجأ له في الحاجات اللي زي دي؟ الم <chuckles>
وعملت واتعلمت مع نفسك بقى والَّا آه، مين؟ الأم طبعًا، والَّا إيه؟ <chuckles> والَّا نادية السيد؟ آه.
الأم طبعًا، هي طبعًا. قٌمت ماسك التل <laughs> بُص نادية السيد دي أنا باموت فيها. شيف نادية السيد دي والله باموت فيها، وبجد أيوه فنانة و وبتعمل أكل سهل وجميل وطريقة شرحها حلوة جدًا، أنا باحب طريقة شرحها.
<laughs> آه، فنانة. سهل وطعمه حلو وشكله حلو، يعني مش بس إن هو سريع وسهل، لأ، ده شكله حلو كمان في الآخر يفتح النِفس كده فعلًا.
وشكله حلو بالضبط. أيوه، فعلًا، آه. وهي الصراحة بتبسط كل حاجة. أنا ساعات باروح أشتري الأدوات اللي بتستخدمها علشان يعني <laughs> أعرف أشتري زيها. الغربة دي الصراحة م مرمطتني. آه والله، على فكرة
ده أنت ما صدقت يعني، يعني فعلًا رحت جبت الترمومتر والحاجات دي؟